Oo, "Ang puso ko," yung ganon?
Ayan, oh, 'di ba, naalala ko lang bigla si Shaira, Shaira ba? Ayun, oh, 'di ba, kumbaga parang dahil lang ng ano, ah, mas gaya ng sinabi mo <coughs> <laughs> ayan oy, alam na alam niya, hindi kasi viral so yun kumbaga dahil nga ng nabanggit mo yun, sang-ayon naman ako, ah, maari mo bang ituloy, yun yung mga nakakapagrecord, YouTube ganiyan.
Si ano Ah, oo si Shaira, oo si Shaira. Ayan. Selos, ayan selos naman. <chuckles> Oo. Ayan. Oh, yan, ayun napakaganda talaga ng technology, at siguro may mga negative din kasi, ah, may mga part o music kasi na, ah, hindi nafi-filter, katulad ng mga kanta ni Toni 'di ba? Ay, Toni ba? Ay, Oni pala. <laughs>
Mm. Oo. Ni Mommy Oni. Hindi tama Toni naman kumbaga parang palayaw niya yung Toni, oo.
Toni Fowler, 'di ba ano oo Toni ayan, 'di ba, ah, sa sobrang accessible na mga kanta may mga kantang <scoffs> dapat 'di marinig ng mga kabataan 'di ba, ayan, ikaw ba?
'Yung Mommy Oni. <laughs> Mm. Sa'kin ano, gaya ng sinabi mo tama naman, kasi marami na tayong kumbaga puwedeng paglaanan, hindi natin kailangan bumayad ng ano studio, para i-publish kumbaga minsan kasi 'di ba natutuwa lang tayo ganiyan, para sa kasiyahan natin, para mapasaya natin mga tao, kumbaga mas connected kasi lalo na ngayon dahil nung pandemya 'di ba na nauso yung TikTok, so napakarami na talagang ano dami ng sumikat 'di ba, mabilis na kasikatan. Kumbaga yung ano yan na pinakinggan ng lahat naging viral, instant celebrity ganon, so ayun, maraming natulungan, pero ayun
Oo. Totoo. Oo. Oo. Totoo. Oh. Oo, parang si si Moira din, parang sa kanta lang sa p s YouTube lang din ata siya 'di ba, sumikat.

Oo. Ayun, tapos ano, um, ako naman 'pag mga ganiyang ano, ah, mayrong mga ginagawa, ah, halimbawa gumagawa akong gawaing bahay, nakikinig ako sa musika. Ikaw ba?
Ayan. Oo. Oo. Oo. Ayan ako din! Minsan 'pag nasa biyahe papuntang trabaho, musika talaga yung pampadagdag, ah, pahingahan 'pag sa gitna ng traffic ganyan, 'di ba?
Hmm. Ah, Ano bang genre yung paborito mo?
Ah, gusto ko yung mga, old old pop, yung mga
Hmm. Yung mga ano ba 'to 90s, 80s na pop, disco hmm.
Oo, yung mga Oo, ah Oo, mga 80s, 90s, ayan. <chuckles>
Ayan. Oh.
Ah, lalo na yung mga, ah, oldies song ng mga Carpenters, ayan. Yan 'no, alam mo 'yan. Kaya
Hmm, okey. Hindi masyado, pero yung ano, yung ibang dito sa'min, sa pamilya mahilig makinig sa ganyan.
Oo, ayan. Ayan yung mga gusto ko ma makaluma.
Mm. Hmm, okey.
Oo. Ayan, ikaw? Ikaw ba?
Sa'kin ano, K-pop. Mahilig ako sa K-pop. Gusto ko yung, ah, makabagong musika.
Ah, pa para nga lang Ah, na parang naalala kita. <chuckles>
Ah.
Patungkol sa mga, ah, bagong damit, 'di ba? <chuckles>
<laughs>
Naalala mo?
Ah, hindi ko masyadong ano, pero ayun mahilig talaga ako sa K-pop. Kumbaga, ah, yung nakapagpasaya sa'kin kasi laging bago tapos ang K-pop kasi magkakahalo siya ng genre. Minsan yung K-pop mayrong classical, may hip-hop, so gano'n. Yung gusto ko yung pagkakaano nila, arrange, gano'n. Mm. So, ayun, ah, dahil tayo magkaiba at magkataliwas ng ano, ng hilig sa musika, so pa'no mo mailalarawan yung pagbabago ng musika mula noon hanggang ngayon?
Oo. Oo. Oo, halo-halo. May hip-hop. Oo, ayan. Totoo. Oo. Oo. Ayan, 'di ba patu ah, dahil nga mayro'n tayong, ah, teknolohiya, ayan. Masasabi ko na hanggang ngayon talaga, mula noon hanggang ngayon ay may mga paraan na nagbago katulad ng mga estilo, ah, karagdagang mga, ah, notes ay, anong tawag dito, ah, paraan ng paglilikha ng musika, 'di ba? Puwede na ngang, ah, robotic o kaya puwedeng, ah, tunog lang, 'di ba?
Mm. Oo. Mm.
At ayan, siguro masasabi ko yung ap

Oo, nabanggit mo na din yung electronic, ah, music kineme, ah, hindi ba pareho lang din ba yun ng mga budots, budots ganyan?
<chuckles> Uy hindi, grabe siya, yung budots ay ano, yun ay novelty yung genre nya eh, yung electronic music is something cool. Siya yung mga ano, nasa party, yun nga yung sa DJ, yung mga ano bang kanta mga Darude, Sandstorm.
Ay, hindi ba? Ah. <laughs> Ah. Ah. Kasi kahit malungkot na kanta kayang gawing ano eh, ah, masaya eh gawing electronic 'di ba? <chuckles> Akala ko budots, budot yun eh.
Oo meron din, oo, parang merong mga ano, may mga sounds ng ano, ng engine o kaya ano parang yung pang party talaga, party-party, ganon. Hindi yung budots, naku yun yung mga naririnig mo sa jeep, iba ang kanyang ano, ang klasipikasyon. Novelty yun, oo.
Oo. Oo. <chuckles> <chuckles> Ah, akala ko yun kasi. Kasi akala ko yun at mahilig ka rin sumayaw, kaya sabi ko akala ko budots. <chuckles>
<chuckles> Yung mga sinasayaw ko yung mga kumplikado, yung mga mahihirap, yung mga maangas. O hindi yung parang pang ano, pang, ah, hindi hindi naman pang probinsya, yung parang pang, anong tawag dito, pang birthday party, hindi ganon.
Ah, ang galing naman. <chuckles> Pang probinsya. <chuckles> Ah. <chuckles> Oo, sa ba mabuti na lang na linawan mo. ayun kasi naisip ko. Oo. <laughs> Kay Bong Revilla, hindi ba yun? Ayan.
<chuckles> Oo. Oo, hindi rin pang kampanya, oo. <chuckles> Mm, oh 'di ba? yung yung mga oo hindi ganon, kumbaga parang, kasi 'pag ganon mga freestyle mga galaw-galaw, pang ano lang. Pero yung pang-perform 'di ka naman mag 'di ba, wala namang magpo-perform ng buduts, unless, ah, pang ano sya kung com comedy 'di ba 'pag ganyan, pero yung sakin kasi yung mga tinatanghal talagang pang malupitan, ganon. So, sayan sa'yo ba ano yung pinakamalaking ay teka parang napag usapan na rin natin 'to eh. ano nalang siguro. Paano nakakaapekto ang teknolohiya tulad ng ngayon, mga streaming sites, tapos sa paraan at makikinig ng musika?
Oo. Ah. Oo. Oo. Ay gusto ko talaga makikita. <chuckles> Oo.